अच्छा, अच्छा।
क्योंकि मेरे साथ मैं बहुत बार, जैसे कि दोस्त के शादी अटेंड करना हो, या फिर ऐसे बहुत सारे जगह बाहर घूमने के लिए भी हम लोग गए हैं। जैसे शायद 8 लोगों का ग्रुप हो या 10 लोगों का ग्रुप हो, लेकिन ग्रुप में जाके 3, 4, 5 दिन रहने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि, जिस दोस्त को मैं पहचानता था, आज के टाइम पे शायद वो दोस्त जो है, वो काफ़ी बदल गया है। वो ऐसे हम लोगों को समझता है कि थोड़ा इग्नोर कर रहा है, मतलब पहले जैसा था, वो अभी ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ा खराब लगता है। तो इसीलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर दोस्त बुलाए, तो मत जाओ, मैं जाता हूँ। अगर मेरे मैं बुलाता हूँ, तो वो लोग आते ही हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप मतलब पहले था, जो एक ट्रस्ट था, एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट। हाँ, वो ट्रस्ट शायद आज भी है थोड़ा-सा, लेकिन उस लेवल पे नहीं है।
अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ।